Ah, actually, hindi lang pampa-good vibes yung musika para sa akin eh. Ah, yung music kasa yung music sa akin kasi para talaga siyang ano, ah, kumbaga escape ko sa reality. I mean dati pa ganun. So, in general, yung ginagamit ko yung music talaga para sa lahat ng aspeto, kung gusto kong mag-fi ma-feel better gusto kong ma gumaan loob ko, music may may specific genre ako para dun kung gusto ko ng energetic, gusto ko maging productive, may music din ako para dun. So iba-iba talaga actually napaka-helpful ng music kasi ang daming genre ng music eh, 'di ba?
Mm. Okey. Mm. Oo. Ah. Mhm. Oo nga oo nga marami 'yan talagang depende sa mood mo rin eh 'no at kung anong
Mm. Oo. Oo, depende yun sa ganun eh, tas alam mo ba 'no, ah, yung music kasi nag-ano 'yan sa akin talaga, ah, young age, yung tipong kasi alam mo yung ano tawag dito? Yung palabas sa TV yung Mix?
Mm. Ba ang galing ah. Oh. Oo, oo Mix parang MTV oo 'yan, 'yan. Mm.
Ah, eh, Mix, MTV ganun. Yun yung mga ganon yun na yung mga nakikita ko dati eh sa TV eh. So dun palang nakita ko na yung ano, ah, paano na-e-express yung, ah, nararamdaman through musi music. So
So talagang sa murang edad mo talaga na-expose ka na rin, 'no, sa music talaga.
Oo, kaya ano talaga, ah, kapag gusto ko talaga magkaroon ng certain feeling masaya, malungkot, productive, gusto ko mag-exercise, gusto ko maghugas ng pinggan, mga ganun. Pati paghugas ng pinggan, pati pagligo meron akong music na kayang ano, kayang i-play ganun, na parang
Mhm. <laughs> Oo pwede. Oo. Kumbaga'y yun na nga rin yung ritwal mo eh 'no, dun depend magdedepende nalang sa mood mo o yung gusto mong gawin.
Oo. Oo, ganun, mm, tama saktong-sakto, mm.
Tas yung genre. Binabanggit mo pala yung mga kantang 'yan 'no yung genre na, nagpapagana sa'yo sa araw mo. Um, sa tingin mo ba, ah, anong mas, ah, kumakagat sa'yo kumbaga yung lyrics, yung beat niya, o yung melody niya?
Mm. Mm. Mm.